Sì, sì, mi capita tantissimo, anche con con i vestiti normali, per dirti, anche se cerco un maglione, uhm, ho trovato questi siti online tipo Etsy, presente? Te ne dico 1, m ce ne sono 1000, dove magari trovi la signora in Scozia che fa i maglioni <chuckles> di lana e quindi io lo ordino da lei. Non non vado al negozio a pren
Ah-ah. Sì. Certo. Esatto. Mamma mia, co esatto, in questo modo hai pure dei pezzi unici, diciamo, che non tutti hanno in giro. Te ti capita che le persone, magari, vedono che indossi queste cose così insolite, no, così particolari e ti chiedono dove tu le abbia prese? E in questo caso tu sei contenta di consigliarle, oppure sei un po' gelosa?
Sì. Sì, sì. Certo, no, no, no, io gli do tutto. Gli lascio l'indirizzo, tutto, tutto. Sì, sì, no, io son molto contenta, perché poi, sai, non è non non porto cose estremamente appariscenti, però, insomma, mi piace che st che siano belle, cioè, ehm, è così. Non compro 10 maglie, ne prendo 2, però devono essere belle, fatte bene, di materiali buoni. Mh-mh. Guardo sempre a quello.
<chuckles> Okay. <chuckles> Mh-mh. Okay. Certo, certo. Mh, mh, mh. Esatto, esatto. Questa è un'osservazione interessante perché poi, ecco, adesso invece magari con le catene d'abbigliamento, il fast fashion, è sempre più comune che, purtroppo, i materiali siano un po' più scadenti, perché chiaramente, no, realizzano questi prodotti in serie. Esatto, esatto.
Eh, sì. Sai cos'ho notato? Che molte volte le persone, mhmm, si lasciano prendere da quello che va di moda, e magari poi il loro corpo non è fatto per quello che va di moda, ma magari hanno delle forme che sono più valorizzate da un'altra cosa. Quindi, questa questo questo trend a me non piace. Nel senso, sì, va bene, c'è la moda, poi c'è quello che che ti sta bene, che son 2 cose diverse.
Mh-mh. Sì. Esatto. Certo. Esatto. Mh, mh, mh.